Volevo un po' ehm, parlarti di un pensiero che ultimamente ho abbastanza fisso, ehm, e magari ricevere qualche consiglio. Allora ti spiego. Ehm, io e il mio compagno, di solito, facciamo sempre un viaggio all'anno, più o meno di tre quattro settimane. Ehm, e, mhmm, di solito siamo abbastanza tranquilli. Ma, ehm, l'anno scorso, purtroppo, ho avuto una serie di imprevisti durante il viaggio che abbiamo fatto, siamo stati in in Africa
Certo.
e, ehm, è stata la prima volta in 10 anni che abbiamo avuto una serie veramente di problematiche continue no. E, quest'anno, o meglio, l'anno prossimo, abbiamo già prenotato no, un viaggio in Corea. E ti dico: sono abbastanza terrorizzata perché, ehm, ho proprio questa paura che possano andare altre cose storte, no. E quindi, mhmm, non so bene come aff affrontarle. Nel senso che l'anno scorso è stato veramente devastante. Cioè una sequela di sfighe allucinanti, ingestite praticamente, mhmm, perché ci siamo trovati un po' spaesati. Quest'anno vorrei partire un po' più preparata per la gestione degli imprevisti.
Ah. Mh-mh. <giggles> Allora, innanzitutto, ti volevo ringraziare per aver deciso di raccontarmi questo questo fatto. Mi fa molto piacere e, se sei d'accordo, vorrei giusto farti qualche domanda in più per capire un po' meglio le dinamiche di questo viaggio che avete avuto e magari capire anche insieme come evitarle per il prossimo viaggio.
Mh-mh. Certo, assolutamente.
Allora, ti volevo chiedere, innanzitutto, mhmm, tu hai detto che è andato tutto storto per una serie di avvenimenti, ma che cosa è successo di preciso? Mhmm, hai detto che siete stati via un un paio di settimane?
Ehm sì, allora, diciamo che è andato un po' storto tutto. Abbiamo fatto circa, mhmm, quat 3 settimane, 3 settimane e mezzo, perché poi, appunto, ci siamo dovuti fermare di più, perché il mio compagno si è rotto una gamba e non poteva volare.
Okay. Ah, okay. Ma che tipo di esperienze avete fatto? Ad esempio Safari, resort, a tappe?
<sneezes> Allora, abbiamo fatto un po' a tappe, ehm, e tipo la cosa divertente è che abbiamo fatto anche un safari. Io non ti dico, non ero molto emozionata perché non amo molto queste cose, però vabbè. E ed è andato tutto benissimo, nel senso non siamo stati male, comunque sono safari, diciamo, abbastanza belli. Cioè non è non stai nella nella savana sotto la le stelle, ma hai una tenda che, cioè, non è un 5 stelle, ma eh, il problema è stato quando, a fine del viaggio, abbiamo deciso di fare una settimana in questo resort e praticamente il mio compagno cioè, eh, il primo giorno è letteralmente caduto in piscina. Ehm, nel se è proprio scivolato. C'era bagnato, è scivolato e si è spaccato la gamba, no. E e poi da lì, eh, una catastrofe, dissenteria, vomito. Cioè ti giuro, ma mai fatta una roba del genere.
Mh-mh. Ah. Quindi da quella caduta <chuckles> è andato tutto a rotoli praticamente.
Sì, praticamente ci mancavano 9 giorni alla fine del viaggio e sono stati i 9 giorni più brutti della mia vita, perché poi abbiamo dovuto appunto fermarci, uhm, di più, proprio perché, ehm, siccome, ehm, mi hanno dovuto mettere tipo il il gesso, no, non poteva volare, cioè non puoi volare col gesso e io questa cosa non non la sapevo, ehm, e quindi hanno dovuto aspettare che l'osso si, ehm, diciamo rinsaldasse a sufficienza per mettergli una specie di tutore, ehm, in modo da da potergli permettere di di volare e quindi drammatico.
Okay. Mh-mh, certo, ah, posso immaginare, ma, mhmm, come vi siete trovati con gli aiuti locali, nel senso, quando il tuo compagno appunto si è rotto la gamba so stati in grado di provvedere prontamente o essendo in Africa, mhmm, avete fatto più fatica?
Allora, fai conto che noi abbiamo avevamo l'assicurazione sanitaria, ehm, quindi da quel punto di vista, cioè c'era l l'ospedale convenzionato, ehm, non era non era lontano. Il problema era la lingua. Ehm, ne praticamente quasi nessuno parlava inglese abbastanza comprensibile. Cioè, era una inglese con un accento molto strano e, ehm, cioè, mhmm, io non sono bravissima in inglese. Il mio compagno è madrelingua, quindi lui lo lo parla molto bene, ehm, però ho cioè, abbiam fatto veramente fatica, poi poverino lui stava male, gli hanno dato tipo dei sedativi e antidolorifici quindi i il mio Google traduttore era fuori funzione praticamente perché non capiva niente, e quindi ero io da sola a dover parlare coi medici, ehm, che mi spiegavano le cose ma io facevo veramente molta fatica a a capire, cioè io non so neanche per che cosa ho firmato per non so cosa hai capito? Però ho capito che dovevano operarlo, questo questo mi me l'hanno fatto capire perché appunto, ehm, dovevano dovevano mettergli una gli han messo tipo un paio di viti, il gesso, no non ho ben capito cosa gli abbiano fatto alla gamba, però, uhm, son stati bravi, eh, perché cioè, nel senso adesso è passato è passato un po' di tempo, quindi lui tranquillamente cammina, non ha non ha dolori, non ha problemi, cioè, l'hanno gli hanno fatto un servizio pazzesco, però appunto la lingua mi ha messo veramente molto in difficoltà.
Okay. Ah. <chuckles> <chuckles> Okay. Okay, e al al tempo non hai provato a usare una qualche app di, uhm, traduzione giusto per magari comunicare nella lingua, mhmm, locale, ma comunque ci sono anche solitamente negli ospedali convenzionati con le assicurazioni all'estero dei una sorta di robottini dove ti collegano con una persona bilingue che magari, ehm, parla tua lingua madre ma parla anche la lingua locale e fa da tramite.
Ehm, ti dico no, purtroppo questa cosa no, non l'ho non l'ho trovata, ehm, non so se forse magari non era un ospedale grandissimo, era un ospedale p piccolino per i nostri standard diciamo quindi, ehm, non era di era secondo me era più attrezzato per emergenze gastrointestinali, sai, le emergenze che possono capitare al turista medio che mangia, beve qualcosa, non lo so, ti ti ti fai male in una piccola parte del corpo, cioè secondo me non erano preparati a a una gamba rotta.
Okay. Mh-mh. Okay, diciamo che siete stati l'eccezione del mese.
Un incubo, n incubo.
<chuckles> Ma a parte vabbè, questo fatto della gamba che purtroppo, cioè è difficile, nel senso, prevedere magari se uno cerca di stare un po' più attento nel non non andar troppo forte sul bagnato o camminare piano però è una cosa che non è che puoi programmare proprio. A parte questo che è più un imprevisto della sfortuna, ehm, cos'è successo di così, mhmm, eclatante da, mhmm, doverti mettere in guardia per il futuro e dire: "Okay, voglio programmare meglio certe cose."
Mh-mh. Guarda, ti dico è stato un po' l'insieme, perché poi quando lui si è fatto male, io il giorno dopo ho iniziato a stare male, uhm, di stomaco, stomaco e dissenteria, stavo malissimo, ero non non so che cosa ho fatto perché, ti dico la verità, son sempre molto attenta quando viaggio, cioè non mi è venuto niente quando sono andata in India, ehm, cioè e lì ero veramente terrorizzata. Non so, ho mangiato qualcosa, ho bevuto qualcosa, probabilmente che mi ha fatto stare male. Ho fatto 2 giorni KO totale. Ed era proprio d ehm, è stato proprio il fatto di essere in terra straniera, lui che stava male, io che stavo male, e cioè proprio la la difficoltà comunque di, uhm, comunicare, cioè m mi sono sentita, non lo so, sai come quei film in cui tipo la persona finisce in terra straniera e e non sa che cosa gli sta capitando, no, ehm, questa è stata proprio la sensazione di non riuscire proprio ad avere il controllo sulla sulla situazione, perché io stavo troppo male e e lui va beh, e lui non poteva neanche muoversi ed era strafatto di antidolorifici. Quindi, e eravamo totalmente alla mercé di chiunque.
Okay. Ah. Certo. Mh-mh. Beh. <chuckles> Ma voi avevate iniziato una cura, ad esempio di fermenti lattici, perché soprattutto quando si va in Africa, in India in questi paesi così diversi magari da dall'Europa si tende a prendere una cura di fermenti lattici ancora prima di partire, magari iniziarla già 2 settimane prima.
Sì, sì, sì, sì, l'avevam fatto. Io addirittura avevo preso persino il gastroprotettore, fai tu. Avevo fatto la combo per evitare i problemi, ma è stata è stata inutile. Al mio compagno non è venuto niente, eh. Io non lo so, non so se mi sono presa magari qualche virus, qualcosa, ehm, comunque, poi ho visto che tanto ero in ospedale, m'hanno fatto l una flebo di di idratazione, cioè son stati tutti super carini, eh. Però appunto, mhmm
<chuckles> Ah, okay, comunque dai vi hanno trattato bene, nel senso vi hanno accolto bene.
Sì. Assolutamente sì, però proprio è stata la sensazione di di non riuscire a gestire il tutto che mi ha completamente sfasata.
Mh-mh, certo posso immaginare, ma per quanto riguarda invece la sicurezza, in Africa vi siete sentiti sicuri? Al sicuro? Ci son stati dei momenti che, mhmm, non lo so, v vi è preso un po' di panico?
No, sulla sicurezza assolutamente niente. Tranquillissima davvero, non ho da quel punto di vista non ho minimamente avuto avuto timore.
Mh, okay, okay e un'altra domanda che ti volevo fare è: ma quando partite no, a prescindere che sia un viaggio più complicato come l'India o l'Africa, ma anche uno un po' più tranquillo, mhmm, non so avete l'abitudine di vabbè mi hai già detto che fate sempre l'assicurazione, però non so dei contatti di emergenza, tipo l'ambasciata o, mhmm, qualche altro servizio, numero verde del posto?
Mh-mh. Allora, ti dico, ambasciata sì tengo sempre a a cercare un indirizzo dell'ambasciata più vicina e, di solito, mi iscrivo a Dove siamo nel mondo, che è il servizio offerto dal Ministero degli Esteri per i contatti di emergenza. Però, devo essere sincera, non ho mai cercato proprio a livello locale dei numeri verdi di emergenza che potessero essere utili.
Mh-mh. Okay, vabbè comunque mi sembra che dai, partiate abbastanza preparati nel senso, almeno per evitare, ehm, l'evitabile ecco. Ehm, c'è qualcosa che vorreste cambiare nella pianificazione per il prossimo viaggio che magari non ti ha lasciato soddisfatta?
Mh-mh. Sì, vorrei ehm, vorrei capire come sentirmi più sicura anche se mi succede qualcosa.
Beh, ehm, se è un qualcosa di salute, mhmm, a parte magari chiamare le cliniche più vicine, quella convenzionata con l'assicurazione, se fai già le cure di fermenti o comunque magari vitamine, son sempre cose che possono aiutare comunque il tuo sistema immunitario ad affrontare, mhmm, situazioni anche alimentari completamente diverse. In quel senso lì, uhm, penso siano questi i passaggi fondamentali.
Mh-mh. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Certo, no, sì, sì, assolutamente. Magari sai prendo prendo il tuo consiglio e magari, uhm, proverò a cercare dei numeri proprio anche di emergenza più più locali, che non siano l'ambasciata o l'ospedale banalmente convenzionato, in modo magari di avere diciamo un'arma in più nel caso ci dovesse succedere qualcosa.
Mh-mh. Sì, sì, certo, certo, questa potrebbe essere un'altra soluzione in più ai classici numeri che fornisce l'ambasciata.
Mh-mh. Guarda io ti ringrazio per avermi ascoltata e anche per avermi dato dei suggerimenti per questa cosa.